Mhm. <smacks lips> Sa'kin kasi kahit naman na sabihin ko na ayoko nung schedule ko wala akong magagawa kasi mere employee lang naman ako and then mas higher ups kasi sakin 'yon. So, anytime kunyari minsan nga yon, oo totoo nakakainis siya pero hindi mo naman puwedeng bastusin yung TL mo para kasi disrespectful naman kung parang magrere magrereklamo ka siguro sa sarili mo lang tapos mga ka-close mo lang pero hindi mo siya sasabihin sa TL mo na, "ano ba yan" ganito ganyan parang ganon. So, ano parang may professional pa rin kumbaga kasi mahirap naman kung ano baka matanggal ka pa ng trabaho pag inaway mo yung TL mo ha <laughs> parang ganon, oo, ayun. Mhm.
Hmm. Oo. <chuckles> Mhm. Hmm, oo. So napaka-respectful mo no, oh, tama yon talaga yung pinakamahalaga diyan, ah, wag wa wag i-personal, walang personalan kung trabaho dapat trabaho lang, diba? Pero may mga chance ba na, ah, or may mga araw ba na nahirapan kang i-balance ang dalawa yung sa trabaho at 'tsaka sa buhay?
Oo. Totoo. Yeah. Mhm. Actually gaya ng nabanggit ko kanina so, hanggang ngayon, ah, medyo ano na kasi ako ngayon, eh magwa-one year na. So, talagang kahit
Hmm! Matagal ka na, ah.
ha, kahit hanggang ngayon medyo nahihirapan pa rin talaga akong i-balance kasi nga minsan graveyard shift eh, kapag graveyard shift di ba medyo, uhm, 10 alas-diyes hanggang 6 alas-sais ganon. Eh, yung mga time na yon ang sakit ng katawan mo na umaga na parang wala ka na ma gustong gawin. Kunyari yung mga natural na dati mong ginagawa na, uhm, tawag dito kunyari mag, ah, lalabas kayo hindi mo na siya gustong gawin kasi parang ang gusto mo na lang matulog ka na lang ganon, diba?
Mhm. Oo. Mhm. Kasi, oo. Kasi, parang yung katawan mo pagod na kumbaga kung pagdating mo do'n sa bahay kung humiga ka na ayaw mo nang bumangon.
Totoo ka. Oo yan.